Weil du vorher keinen, ähm, designated hitter angemeldet hast. Also, du hast quasi niemanden als designated hitter angemeldet. Jetzt war es aber so, dass die der Verein natürlich ihn als Pitcher herausnehmen wollte, ihn aber noch als Schlägerrin behalten wollte.
Mhm. Okay. Ja. Ja, wer beides halt kann.
Genau, und das war halt etwas, was, e b so vorher nicht beachtet wurde, weil keiner das gemacht hat. Und jetzt gibt's die Regel, dass wenn du ähm, du kannst vorher 'nen du kannst den Pitcher selber als designated hitter anmelden und dadurch, wenn er dann rausgeht als Pitcher, er trotzdem noch weiter schlagen darf. Ja, d das wurde geändert. Das war vorher nicht möglich, so?
Ja. Ja. Ja. Als hitter. Ah, okay okay, ja. Ja.
Ähm, ja, und das finde ich relativ spannend, dass, ähm, wegen ihm, äh, 'ne 'ne eigene Regel gemacht habe, so 'n bisschen. Ja.
Ja, weil es einfach keine passende gab. Ja. Und wenn du jetzt noch ganz kurz eine Frage beantwortest, müssen's wegen Reisen noch in der, ähm, Ding wie oft oder beziehungsweise müsst ihr auch viel außerhalb anderer Städte reisen, weil es so wenige Teams gibt, oder reichen diese 10 Teams für Spiele auch aus, sage ich mal?
Ähm, ja, die 10 Teams war auch, weiß ich nicht, bisschen, äh habe ich mir grad aus dem aus der Luft gegriffen. Ich glaube, es sind tatsächlich sogar mehr. Ähm, wir haben bei uns und Umland
Ah so, okay, ja, ja. Ja.
genug Teams für 'ne Liga. Wir haben sogar mehrere Ligen tatsächlich. Ähm, also meistens ist es dann so, dass, äh, Teams verschiedene, ähm, Skill Skill classes haben, irgendwie so schlechter, mittel, sehr gut oder so. Und dann gibt es da die Verständigen. Also, wir müssen nicht viel nach auß da außerhalb. Was wir halt machen mit den Reisen, was ich auch vorhin mit London meinte, ist, dass wir manchmal entweder zu uns einladen, irgendwelche befreundeten Teams, oder, äh, Teams, von denen wir Leute kennen, oder dass wir dann hinfahren, so als Trip.
Ah, okay, ja. Ja. Okay, ja. Ah, okay, ja. Ja. Ja. Perfekt, ja. Okay, dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch mit dir.